Was denkst du eigentlich spielen Fehler für eine Rolle in einem Lernprozess?
Boah, ich glaube, die sind fast schon essenziell, ohne Fehler machen, kann man nicht so wirklich lernen.
Hm, okay. Hast du da 'n bestimmtes Beispiel, wann dir das letzte Mal passiert ist oder das sogar aufgefallen ist, dass das, äh, so ist?
Oh ja, le letztens, äh, ist es erst passiert. Ich hab mit 'nem Freund, ähm, so Spaß gerade arbeiten wir an so 'nem Videospiel und ich mache so die 3D-Modelle und da ist mir 'n großer Fehler passiert der mir ziemlich viel Zeit gekostet hat, wo ich dann groß draus gelernt hab.
Hm, okay. <chuckles> Aha, okay. Also ihr entwickelt so hobbymäßig Spiele oder ist das dein Beruf?
Ne, ne, hobbymäßig. Das haben wir vor Kurzem so angefangen. Ja, und da habe ich gemerkt, um so 'n ja, so 'n so 'n Objekt in so 'nem Spiel zum Bewegen zu bekommen, muss man das in Einzelteile machen wie so 'ne Lego-Figur, nicht alles auf einmal.
Aha. Ah. Okay, und das hast du vorher nicht gewusst und da hast du so 'n bisschen einige Fehler gemacht, bis du das rausgefunden hast.
Ja, ich ich dachte, äh, ich hab so 'n Auto gemacht und ich dachte, man kann halt so das ganze 3D-Objekt ins Spiel tun und dann die einzelnen Sachen wie das Türen öff d öffnen und so was das das das macht man im Spiel, aber ist eigentlich gar nicht so.
Mhm. Ah, okay. Und wie wie lang hat das gedauert, bis du das so rausgefunden hast? War das über mehrere Tage oder vielleicht nur 'n paar Minuten?
Äh, also das Rausfinden selber war sehr schnell, aber ich habe in diesem Auto Stunden gearbeitet. Ich glaube, ah, ich will nicht lügen, schon so diesen 10 Stunden.
Mhm. Aha. Oh, okay, das
Und dann haben wir das ins Spiel getan und dann ist es halt einfach nur so 'n Block quasi. Also die die Räder haben sich nicht bewegt, gar nix ist passiert und das war schon frustrierend.
<chuckles> Okay. Okay. Und, äh, das hast du aber inzwischen hinbekommen?
Äh, ich bin aber noch dran am Arbeiten, weil jetzt muss ich hingehen und die ganzen einzelnen Teile halt aus dem Auto entfernen, quasi. Und da, wo was fehlt halt so ich hab zum Beispiel die Türrahmen sind halt im Auto drin und jetzt muss das so ha, ist kompliziert. Also ich muss viel neu machen.
Ah. Mhm. Okay, hö hört sich gar nicht so einfach an, ähm, aber du weißt jetzt, was du machen musst, ähm, aber es dauert halt einfach 'n bisschen?
Ja, ja, also dieses Retuschieren und so von den Fehlern dauert jetzt. Aber ich glaube, wenn ich das neu machen würde jetzt mit 'm neuen Auto, wird das viel schneller gehen.
Auf jeden Fall, also du hast da schon einiges mitgenommen aus deinem Fehler oder dei deiner Unwissenheit, sage ich mal.
Genau, richtig.
Okay, und wie war das so auf 'ner emotionalen Ebene? Also, hat dich das frustriert? Warst du sauer oder wie bist du damit umgegangen, als du gemerkt hast, du kommst hier grad nicht weiter?
Äh, vieles. Also ich war sehr frustriert und ich habe mich auch irgendwie ja, ich fand, das war so dumm, weil eigentlich macht das Sinn, dass ich das in Einzelteile machen muss.
Hm. Mhm. Hm, okay, also s sagst dir, das war dumm. Also war das etwas Offensichtliches, wo du einfach genervt warst, dass dir das nicht früher eingefallen ist?
Ja, genau. Das ist irgendwie so ich hätte mich da irgendwie mehr reinlesen müssen. Und, vielleicht ist das auch einfach so 'ne Lektion, die man halt lernen muss in diesem ganzen Prozess, wie man halt halt neue Sachen erlernt.
Mhm. Ja. In der Programmierung an sich gibt's ja dann oft, ähm, so Sachen wie Dokumentation und, äh, man achtet sehr, äh, genau darauf, die Schritte zu dokumentieren. Äh, wie ist das jetzt mit deinem Fehler? Hast du da irgendwie dir jetzt 'n paar Sachen rausgeschrieben oder dir notiert, wie du in Zukunft mit solchen Dingen umgehen kannst?
In dem genauen Fall nicht, aber wenn es dann halt so um so Texturen und so was geht, da habe ich mich schon viel aufgeschrieben, weil da kann man auch unglaublich viele Fehler machen.
Ah. Also, du hast jetzt kein direktes so Ritual oder 'ne Methode, wie du mit Fehlern umgehst, wie du daraus lernst, aber so einf vereinzelt tust du dir manchmal sozusagen raus schreiben.
Ja, genau, das kommt drauf an. Also jetzt mit dem Fall, mit dem Auto, das ist fast schon irgendwie so das ist so 'n großes Ding gewesen, das bleibt in meinem Gehirn, das weiß ich. Aber es gibt so viele technische Sachen, wo ich dann weiß: „Okay, das müsste ich mir aufschreiben, damit ich das später nicht vergesse“.
Mhm. Ja. Okay, ja, das ist nachvollziehbar und di dieser Fehler, würdest du das einen produktiven Fehler nennen, also der dir auch für die Zukunft was gebracht hat? Weil das hat sich auf der einen Seite schon so angehört, aber du hast auch sehr viel Zeit damit verschwendet.
Ja. Ja, genau. Un u um das zu umgehen, würde ich auf jeden Fall anfangen ja, bevor ich irgendwie so einfach irgendwas anfange, mich schon gut reinlesen und dann vielleicht mal nachfragen bei jemanden: „Was sind so häufige Fehler, die ich umgehen kann?“
Ah ja. Ah, also du hast so allgemein für dich gelernt, dass du vielleicht 'n bisschen einfach langsamer machen solltest in Zukunft?
Genau, das ist 'n ist 'n guter Punkt. Ja, das stimmt.
Mhm. Okay, hast du vielleicht noch in 'nem anderen Gebiet, jetzt mal weg von der Programmierung, wo du so häufiger mit Fehlern konfrontiert wirst, vielleicht auch von anderen Personen?
Äh, ja, bei meiner anderen, mei meiner professionellen Arbeit, ich bin relativ kreativ und da habe ich oft so, ja, 'n Fehler, dass ich das, was der Kunde will, falsch interpretiere. Ist nicht s obwohl ist nicht so oft, aber passiert schon ab und zu mal.
Ah. Mhm. <chuckles> Okay, kann man sich das so designermäßig vorstellen, was du da dann machst bei den Kunden? Ah.
Genau. Genau. Irgendwie so 'n so 'n Gemälde oder so 'n so 'n Poster oder so was. Dann passiert das schon mal irgendwie die sagen halt irgendwelche, hm: „Ja, das muss edel aussehen und das muss so aussehen und so aussehen." Und ich habe halt 'n Bild im Kopf und der Kunde hat 'n Bild im Kopf. Ja manchmal geht das in komplett verschiedene Richtungen.
Also <chuckles> Klar. Also, wenn du dann so 'n Bild im Kopf hast, fängst du dann erst mal an und zeigst es dem am Ende und dann ze erfährst du erst, dass es eigentlich 'ne komplett andere Richtung sein sollte oder wie läuft das ab?
Ja, genau so. Also, ich habe dann diesen Fehler halt oft gemacht und deswegen gehe ich meistens hin. Noch 'n paar Stunden gebe ich denen schon mal so 'n kleinen Einblick in die Richtung, in die es gehen soll. Und dank KI kann man heutzutage schon so 'n bisschen vorarbeiten. Und dann kann ich dann schon, wenn wir am Tisch sitzen, sagen: „Okay, ist das, was Sie suchen so?" Und ja, manchmal findet man heraus, in welche Richtung das gehen soll.
Ja, okay. Mhm, okay. Aber das hast du nicht von Anfang an gemacht? Also das war auch erst was, was du entdecken musstest, damit das funktioniert?
Ja, genau. Also vor der KI war das ja so gut wie gar nicht möglich. Und irgendwann habe ich dann so so was rausgefunden. Es gibt so 'n Modell, da kann man halt malen, Skizzen malen, und der malt dir das dann aus. Ja, und so kommt man mit dem Kunden dann schnell, äh, ins Gespräch.
Ah, okay. Ah. Also früher hast du einfach drauf losgearbeitet, aber inzwischen erstellst du erst mal 'ne Skizze. Und die kannst du dann auch relativ schnell fertigstellen dank KI, und so kommst du jetzt immer mit den Kunden auf einen Nenner?
Genau. Genau genau so. Und teilweise auch durch, ähm, ja, Arbeit, die man schon erledigt hat. Man hat ja so 'n kleines Portfolio. Da kann man dann halt auch viel zeigen, ähm, was man gemacht hat. Manchmal kann man sogar diese Fehlkunstwerke nutzen, um das dann halt irgendwie zu präsentieren und sagen: „Ja, ist das was in der Richtung, die Sie irgendwie, dass sich das ist das interessant?“
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, da da da das ist clever, dass du eigentlich was, was du gar nicht so benutzen wolltest, sagst: „Wie schaut's damit aus? Gefällt Ihnen das gar nicht?“ oder äh, ist das so?
Genau, genau. Das ist wie dieses Stück Holz, wenn man im Handwerk irgendwie arbeitet, dieses eine Stück Holz oder was auch immer. Oder diese eine Schraube, die man eigentlich wegwerfen wollte. Aber ja, vielleicht brauche ich das ja für diesen einen bestimmten Tag und dann hat man das.
Ja. <chuckles> Ah. Irgendwann passt's, ja. Das ist das ist, glaube ich, 'ne sehr gute Analogie. Ha hast du das auch manchmal, wenn dann also zeichnest du dann eher so auf Papier oder das ist schon alles, ähm, digital?
Auch schon alles digital. Also ich habe das manchmal versucht, aber da wenn du da 'n Fehler machst, ist das verheerend und dann musst du komplett neu anfangen, und dann, ja, ist digital auf jeden Fall so das Bessere.
Ja. Wenn wenn man da 'nen Fehler macht ist es dir da dann oft passiert, dass du die einfach so verzeichnet hast oder wie sahen da die Fehler aus?
Ja verzeichnen oder auch ich arbeite gerne mit Acrylfarben und dann hat man irgendwie zu viel Wasser oder zu viel Farbe auf dem Pinsel und dann machst du auch echt große Fehler.
Oh. Okay, also das das ist dann einfach so 'n bisschen ausprobieren und dann beim nächsten mal besser machen?
Ja, genau, aber manchmal ja, das Medium ist halt sehr schwierig abzuschätzen. Du machst manchmal einfach Fehler, weil irgendwie die Farbe nicht mitspielen wollte und ja.
Mhm. Ach, ja. Okay und jetzt im Digitalen also klar, du hast dann manchmal das Problem mit den Kunden, aber gibt's jetzt auch so an der reinen Arbeit, die du da machst passieren dir da manchmal Fehler?
Ach ja, manchmal drücke ich irgendwie die falsche Taste oder so und dann ist alles durcheinander und das ist dann auch ja, manchmal hast du Glück. Kannst einfach dieses Control, also Steuerung z drücken, dann ist alles wieder zurück. Da geht manchmal.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Ah ja. das das funktioniert manchmal nicht?
Ne, manchmal irgendwie drückt man was und dann hat man so andere Einstellungen oder anderes Fenster und dann sch speichert man das und se versucht das zurückzusetzen, aber irgendwie geht das nicht. Und das ist dann manchmal, boah, nervig.
<chuckles> Oh. Ah. <chuckles> Okay. Und hast du da inzwischen so Strategien, wie du damit umgehst, wenn das wieder mal passiert?
Wenn Steuerung Z nicht funktioniert, boah, schwierig dann bin ich schon verzweifelt. Dann Google oder Chat GPT und dann frage ich, was ich da irgendwie machen kann.
<chuckles> Okay. Aber du bist jetzt niemand, der sich dann wirklich gezielt so 'ne Notiz macht und sagt: „Fehler x, y, äh, probiere das und das.“
Manchmal, d das kommt drauf an, wie oft ich den Fehler noch mal begehe und dann nicht weiß, warum. Manchmal ist das ja so, ich mach den Fehler, und dann weiß ich: „Boah, das ist mir schon mal passiert, aber wie hab ich das noch mal gelöst?“ Ja, und dann schreib ich mir das auf, wenn ich das wieder löse.
Okay. Ah. Ach so. Ah ja. Also we wenn du weißt, das ist 'n Fehler, der ist schon mehr als einmal vorgekommen, dann gehst du da 'n bisschen ärger dagegen vor.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Lust, 'n 3. Mal, 4. Mal, 5. Mal das irgendwie zu erleben.
Okay, na gut. Also würdest du dann sagen, Fehler sind eher was, was man so, ähm, strategisch angehen sollte oder einfach so 'n bisschen auf sich zukommen lassen, weil die passieren sowieso und dann muss man in dem Moment einfach entscheiden, was das Beste ist?
Man muss 'ne Balance finden. Man kann auf jeden Fall, wenn man strakedi strategisch das sich irgendwie vorher plant, kann man vieles umgehen, aber es gibt immer Fehler, die man erlebt. Also das ist man kann ja nicht alles irgendwie voraussehen.
Ah, okay. .Ah, mhm. Also, es ist an sich schon gut, wenn man das 'n bisschen mit Taktik angeht, aber bei vielem hilft einfach nur ausprobieren und lernen.
Genau, richtig.
Okay und gi gibt's noch andere Felder, vielleicht mal abgesehen von Arbeit und Hobby, vielleicht beim Lernen einer neuen Sprache oder irgend 'nem anderen Skill? Ist dir da schon mal so irgendwas untergekommen, wo du gesagt hast, äh, dank dem Fehler weiß ich jetzt viel mehr.
Ähm, Sport würde ich sagen im Fitnessstudio. Ja, manchmal, wenn man so 'ne falsche Bewegung macht, dann sagt der Körper so, Autsch und dann merkt man, okay, ja das ist keine richtige Bewegung gewesen.
Oh, okay. <chuckles> Da das ist 'n spannendes Beispiel und auch sehr lebhaft. A also wenn du dann beim Sport merkst, dass da jetzt irgendwas zieht oder sich nicht richtig anfühlt, klar, dann weißt du, das solltest du nicht noch mal machen.
Ja, genau. O ich hatte es auch mit, äh ich hatte 'ne lange Pause gemacht, habe dann wieder angefangen und habe dann schon so in den ersten Sätzen gemerkt, meine Ellenbogen tun weh, habe aber weitergemacht.
Oh, <sucks teeth> okay.
Am Ende konnte ich, äh, fast 'ne Woche lang meine Arme nicht benutzen, weil ich mich so ja, halt falsch bewegt hab und alles. Ja.
Okay, also das war das war einfach nur falsche Bewegungen, jetzt nix, dass du irgendwie Schlimmeres mit der Gesundheit war.
Ne, ne, also fal nie falsche Bewegung, aber eher so falsches Gewicht quasi. Ich habe halt ja mit dem Alten angefangen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, obwohl da so 7 Monate Zeit zwischen war.
Okay. Ach so, und du hast einfach 'n bisschen übertrieben.
Genau, genau.
Und da das passiert jetzt nicht mehr, dass du, ich sage mal, zu schnell wieder zu viel willst?
Auf gar keinen Fall. <laughs> So ei eine Woche lang die Arme nicht benutzen zu können, das das schon extrem. Das will ich nicht noch mal.
Okay. Na, da na das ist nachvollziehbar. Also du hast einfach gelernt, da im Fitnessstudio ruhiger zu bleiben und auf deinem Körper zu hören? Wenn der sagt: „Das geht nicht“, dann geht's auch nicht weiter?
Ja, genau, richtig. Und auch irgendwie, wenn man weiß, dass man vor allem langen 'ne Pause hatte, dass man nicht so wirklich, ja, sich äh, zu überheblich ist mit den Gewichten, weil ja Ich habe Glück gehabt, manche können sich man kann sich ja echt kritisch was, äh, brechen oder so.
Hm, klar. Auf jeden Fall, mhm. Du bist dann nochmal, äh, glücklich davongekommen.
Ja, 100%. Boah, ich hatte schon gedacht, dass ich mir schon was echt Krasses zugezogen habe, aber es ging.
<chuckles> Äh, also da da sind ja die Fehler quasi essenziell, weil, wenn das nicht passiert wäre, dann würdest du's vielleicht heute auch noch falsch machen, und dann passiert vielleicht irgendwann mal was Schlimmeres.
Genau, weil man sieht das ja ab und zu im Internet, oder ich habe das selber mal vom, äh, Bekannten gehört, wenn man zum Beispiel in der Beinpresse zu viel Gewicht nimmt, da kann man sich ja für immer das Bein kaputtmachen und das ist ja 'n teurer Fehler.
Mhm, hm. Ja, da kann auf jeden Fall viel passieren.
Ja.
Okay, also superspannend, wie du mit deinen Fehlern umgehst in den verschiedenen Feldern. Hm, war super informativ. Danke dir.
Gern.